तो देखिए, मेरे को एक परेशानी का काफ़ी समय से सामना करना पड़ रहा है, वो क्या चीज़ है कि देखिए अब अचानक से ना मेरी दिनचर्या में थोड़ा-सा बदलाव आ गया है, थोड़ा-सा बदलाव किस चीज़ का आ गया है, देखिए वो आ गया है मेरी जिम का। अब मैंने नया-नया जिम स्टार्ट किया हुआ है और इसकी शुरुआत की हुई है, अब उसकी वजह से क्या हो गया है कि जो मेरा दिन-प्रतिदिन का काम था ना उसमें थोड़ी-सी बदलावट आ गई है, अब मैं उसको ना एक सही बताऊँ तो सही तरीक़े से सँभाल नहीं पा रहा हूँ, एक बेहतर तरीक़े से नहीं सँभाल पा रहा हूँ। तो इसी चीज़ की मैं आज अगर बताऊँ एक सलाह लेने आज आपके पास आया हूँ कि कैसे, कैसे मैं अपने दिन प्रतिदिन के काम में जो मेरा सुबह से लेके शाम तक का काम होता था उसमें जो मेरा जिम का एक काम जो है, ये जाना 2 घंटे का और ए, अगर मैं बोलूँ इसमें एड हो गया है उसको कैसे मैं एक सँभालूँ एक अपने दिन-प्रतिदिन के काम में इसको आम तरीक़े से बनाऊँ? और कैसे मतलब अपने समय को समय को सही तरह से ब बाँट सकूँ हर चीज़ में?
हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ। जी। अ, देखिए मैं आपकी समस्या को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जल्दी ही बेहतर हो जाएँगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अ, आपको ये सब चीज़ें अ, कितने समय से देखनी पड़ रही है?
जी, ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा देखिए ये अभी कुछ 1 हफ्ते पहले की बात है जो मैंने जब से जिम स्टार्ट की हुई है, अब शुरुआत क्या हुआ था कि, मैं पहले क्या करता था आपको अगर बताना चाहूँ थोड़ा विस्तार से अपनी परेशानी को, कि पहले जो था मैं सुबह उठता था। सुबह उठके मैं जाता था अपने समय पे काम के लिए, काम से आता था मैं रात में साढ़े 8 बजे, तो तब तक के लिए ठीक था, आके अपना 8 साढ़े 8 फे तक आए, खाना खाया और उसके बाद थोड़ा-सा छोटा-मोटा इधर-उधर का काम किया या फ़िर गिटार वगैरह बजा लिया और उसके बाद खाना खा के सो गए। ठीक है? ये चीज़ रहती थी, पर अब अचानक से क्या हो गया है कि अब मैंने जिम की शुरुआत जो की है ना वो मैं चाहता हूँ कोई 6 बजे, अब 6 बजे जाता हूँ वहाँ से 7 साढ़े 7 बजे आता हूँ। तो मेरी जो दिनचर्या का काम था ना, जो मैं पहले 6 से साढ़े 6 के बीच में करता था, वो क्या होता था हिसाब-किताब करता था मैं, अब मेरे पास इतना समय ही नहीं रहता कि मैं हिसाब-किताब करूँ। तो ये मेरा दिन-प्रतिदिन का जो हिसाब-किताब का काम था, जो इधर-उधर की चीज़ें थी, जो मैं उस समय पे करता था, वो थोड़ी-सी ना बिगड़ गई है और कहीं न कहीं मेरे को मैं सही बताऊँ तो अब समय नहीं मिल पा रहा उस चीज़ का। और मेरे को इस चीज़ का बहुत सामना करना पड़ रहा है और सही बताऊँ तो मैं 1 हफ्ते से मेरा हिसाब-किताब इतना बिगड़ गया ना, मैं उसको सही कर ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सुबह काम नहीं रहता है, कभी ग्राहक आते हैं, तब काम नहीं रहता था टाइम, समय नहीं रहता है। तो, ये समय की जो पाबंदी मैं बताऊँ एक पाबंदी बन ज गई है और कहीं न कहीं एक मतलब नहीं हो पा रहा है मुझसे दिन-प्रतिदिन में।
हुँ, हुँ, हुँ। उ हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। कितने समय हो गया आपको एक ये जिम जॉइन किए हुए?
जी, मेरे को आग भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिम शुरू किए हुए मेरे को 1 हफ्ता हो गया है, पिछले 1 हफ्ते से मैंने शुरू किया होगा और कहीं न कहीं और अब मैं इसको आगे कोशिश कर रहा हूँ रखने की, पर वही है कि दिनचर्या के कार्य में जैसे मेरे को समय ही नहीं मिल पा रहा है। तो मैं बीच में ऐसा मन करता है कि अब छोड़ देता हूँ, पर वही है कि, कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि जिम करना एक शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है, इसलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ।
ठीक है, देखिए, मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ और काफ़ी अ, रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूँ। अ, और देखिए क्या आप मुझे ये बताएँगे कि अ, किस अ, मतलब काफ़ी अ, ऐसी चीज़ें होती हैं ना, कि जब इंसान पहले एक नवी अ, बदलाव लाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और जैसे कि आपने ये जिम का बदलाव लाया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अवश्य बदली होंगी, तो आप मुझे अपने पहले का एक बार दिनचर्या बता सकते हैं, और उस अ, दिनचर्या में क्या अच्छा था, क्या बुरा था और जो अब आपका दिनचर्या बना है जिम के बाद अ, उसमें आपका दिनचर्या अ, कैसा है? और वो उसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें बुरी हैं?
हुँ, हुँ। देखिए, पहले के दिनचर्या की जैसे मैं बात करूँ तो उसमें समय पे खाना, समय पे उठना और थकान ज़्यादा नहीं महसूस होना क्योंकि मेरा इतना शरीर का काम नहीं रहता था, मेरे को बैठना रहता था और बैठ के ही अपना सारा काम करना होता था। ग्राहक आते हैं, ग्राहक सँभालना उसके बाद शाम के समय हिसाब-किताब को पूरा करके दुकान बढ़ा के रात में घर पे आ जाना और उसके बाद खाना खा के थोड़ा-सा गिटार बजाया अपना, अपने आपके लिए समय निकाला और उसके बाद छोटी-मोटी एक पन 10-15 मिनट की कोई सीरीज़ देख के सो जाना, मेरा पहले का ये दिनचर्या रहता था, पर अभी के जब से मैंने जिम स्टार्ट किया है तो मैं सही बताऊँ तो सुबह उठने में देरी हो जाती है क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा शरीर ना थका-थका रहता है और उसको और नींद की और आराम की ज़रूरत है, इसमें बदलाव आया है एक, फिर उसके बाद खाना खाने के समय क्या बदलाव आया है कि खाना अब मैं थोड़ा-सा ज़्यादा खाता हूँ पहले से क्योंकि भूख से जो है वो ज़्यादा लगती है और उसके अलावा बताऊँ तो पूरा दिन ना मतलब ऐसे हल्का-हल्का सा ना दर्द-सी रहती है कि यार, पता चलता है कि कुछ किया हुआ है श मतलब एक हरकत की हुई है या फिर कोई एक्सरसाइज़ की है या फिर जिम की हुई है, ऐसा महसूस रहता है। और जिस दिन लेग्स मार लेता हूँ उस दिन सही बताऊँ तो उसके 2 दिन बाद तो ऐसा लगता है बैठने में भी बहुत दर्द होता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं और सही बताऊँ तो 2 घंटा जिम करके जब मैं आता हूँ, तो हिसाब-किताब का जैसे पहले मैं काम करता था, अब वो थोड़ा-सा ज़्यादा बिगड़ गया और क्योंकि वो ज़रूरी काम है, तो उसमें कुछ ज़्यादा परेशानी है, फिर रात में मैं सही बताऊँ जैसे पहले के लिए अपने लिए टाइम निकालता था, जैसे गिटार वग़ैरह बजाता था, पर अब तो वो समय निकल ही नहीं पाता है और सही बताऊँ तो थकान इतनी रहती है, इतनी दर्द रहती है कि लगता है कि यार बस सो जाओ और सोने के बाद थकान जब सुबह उठता हूँ, तो जैसे आपको बताया सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ।
ठीक। हुँ। हुँ। अ, ठीक है। देखिए, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ अ, क्या आप मुझे बताएँगे कि आपने ये जो जिम है, वो पहली बार जॉइन की है अपनी ज़िंदगी में? अ, या फिर उससे पहले आपने कभी जॉइन की हुई थी?
जी, देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जिम मैंने अभी ही कुछ समय पहले जॉइन की हुई है, पहले देखिए, पहले मैंने सोचा था और कहीं न कहीं अगर मैं बताऊँ तो आज से 2-3 साल पहले मैं गया था जिम में, पर वही है कि 1 हफ्ता हफ्ता भी नहीं गया था, 2-3 दिन गया था ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए और आ गया था, तब मेरे पास इतना समय नहीं होता था और शायद तब मन भी नहीं होता था। पर अब जैसे-जैसे मेरे को लगता है कि मेरे को शरीर की ओर पे ध्यान देना ज़रूरी है, तो अब लगता है कि नहीं यार, जिम भी जाना चाहिए क्योंकि ये भी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी आवश्यक है। इससे क्या रहता है, एक फिट रहता है इंसान और कहीं न कहीं स्वास्थ्य जो है वो खुशहाल रहता है और बीमारी दूर रहती है, तो इसीलिए अब जिम मैंने स्टार्ट किया है और वो भी 1 हफ्ता ही हुआ है मेरे को, पहले कभी ऐसे गया नहीं मैं।
जी, जी। ठीक है। अ, देखिए मेरे कुछ 1-2 प्रश्न और हैं अ, क्या आप मुझे बताएँगे कि अ, इस अ, स्थिति में आपकी कोई मदद कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके साथ जुड़ा हुआ हो? अ, या फिर एक कहते हैं ना जिम पार्टनर होता है हर एक इंसान का तो आप अ, उनसे कभी बात करते हैं इस बारे में?
जी, देखिए मैं सही बताता हूँ मेरा जिम पार्टनर है और कहीं न कहीं वो जिम में मेरी काफ़ी हद तक एक मैं बोलूँ मदद करते हैं, कहीं न कहीं मुझे जिम करवाते हैं अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से, जहाँ पर मैं गलत होता हूँ वहाँ पे मेरे को ठीक करते हैं, मेरे को बताते हैं मेरे को क्या खाना चाहिए, क्या मेरे खाने के लिए सही है, कैसे मेरी एक ऊर्जा बनी रहे, कैसे मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे, क्या मेरे को नहीं खाना चाहिए, ये हर चक चीज़ का ध्यान देते हैं वो मेरे को रखते हैं और कहीं न कहीं हर एक चीज़ के लिए मैं सही बताऊँ एक राह दिखाते हैं। पर अब मेरे को एक चीज़ बताइए मेरे दुकान के काम में वो किसी तरह से सहायक नहीं बन सकते क्योंकि उनका काम अलग है और कहीं न कहीं मेरा काम जो है वो अलग है, इसलिए मेरे को लगता है कि उनसे इस चीज़ के बारे में राय लेने का कुछ मतलब नहीं है और उनको इस बारे में बताने का कुछ मतलब नहीं है, तो इसलिए मैंने कभी ना पूछा और ना मैंने कभी पूछने की कोशिश की। जो चीज़ में वो मदद कर सकते हैं वो बिना पूछे ही बता देते हैं क्योंकि।
ठीक है, अम, देखिए मैं काफ़ी अच्छे से समझ पा रहा हूँ। अ, बस मेरा आखरी सवाल आपसे यूँ है कि आप खाने में क्या कुछ ले रहे हैं आजकल? अ, प्रोटीन आपने शुरू किया है या फिर आपका जो प्रोटीन डाइट है अ, जो जिम करते हैं प्रोटीन डाइट आपका पूरा हो पा रहा है? अ, आपको इतना समय मिल रहा है कि आप खाना ढंग से खा पा रहे हों, अ, बढ़िया खाना खा पा रहे हों?
हुँ, हुँ। जी, अगर सही बताऊँ तो देखिए अभी प्रोटीन सप्लीमेंट वग़ैरह कुछ लेना स्टार्ट नहीं किया मैंने, एक उसकी शुरुआत नहीं की है क्योंकि अभी मैं नया-नया जाना स्टार्ट हुआ हूँ, तो वो बोलते हैं कि कम से कम भी 2-3 महीना कर लीजिए, उसके बाद ये चीजें आप अपने उसमें एड कर सकते हैं, पर वही है कि अभी नया-नया हूँ तो मैंने कुछ ये चीज़ लेना अभी शुरुआत नहीं की है और इसके अलावा बताऊँ तो मैं पनीर खा रहा हूँ, अंडे खा रहा हूँ, मैं अगर बताऊँ तो मुर्गा वग़ैरह खा रहा हूँ, चिकन ब्रेस्ट खा रहा हूँ, तो ये चीज़ों से ही मैं अभी फ़िलहाल अपना प्रोटीन जो है वो पूरा कर रहा हूँ, केले खाता हूँ, मैं सोया चंक्स खाता हूँ। ये कुछ-कुछ चीज़ें खा के जो है मैं अपनी पूरी डाइट और सही बताऊँ तो इन चीज़ों को पूरा कर रहा हूँ।
ठीक है। ठीक है, देखिए मैं आपकी समस्या को काफ़ी अच्छे से समझ पाया हूँ, आपके शब्दों ने उसे काफ़ी अच्छे से मेरे सामने पेश किया है और उसको रूबरू करने में मुझसे मदद की है और देखिए बात ऐसी है ना जब इंसान अ, अपने दिनचर्या में बदलाव देखता है ना अ, तो काफ़ी अ, तनाव और दबाव हो जाता है क्योंकि और जैसा कि आपने बताया आपके अ, इधर आपके पास तो अ, दुकान का काम भी है और फिर आपको अ, जिम भी देखना है, घर भी है, आपके श अपने खुद के शौक़ भी हैं और देखिए इसमें जब स अ, इन सब चीज़ों में जब बदलाव आने लगते हैं तो इंसान परेशान होगा ही <smacks lips> अ, पर देखिए मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप अ, परेशान ना हों। अ, जल्द ही चीज़ें बहुत अ, बेहतर हो जाएँगी और वापिस से आप अ, एक बेहतर अ, रूटीन की तरफ़ आ जाएँगे। <smacks lips> देखिए अगर मैं आपको बताऊँ ना अ, तो मुझे लगता है ऐसा कि शायद अभी आपने नया जॉइन किया है, तो इस वज़ह से आपको ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, अभी शायद आपका एक रूटीन नहीं बना है, इस वज़ह से दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहला आप काम एक करें कि आप रूटीन बनाएँ सबसे पहले तो, आप एक शेड्यूल बनाएँ, जिसमें आप या तो दुकान जाने से पहले जिम अपनी खत्म कर लें या फिर दुकान बढ़ाने के बाद अपनी जिम खत्म कर लें और दुकान बढ़ाने के बाद मुझे लगता है वो एक ज़्यादा अ, हेक्टिक हो सकता है शायद मुझे लगता है ऐसा लगता है। अ, मुझे ऐसा लगता है कि आप सुबह अ, अभी आपको मुझे लगता है जैसे <clicks tongue> अ, 2 दिन 3 का ग्रेप अ, गैप लेना चाहिए जिम के लिए और सुबह 6 बजे उठकर जिम जाना चाहिए और मतलब उसको पूरा करके फिर आपको अपनी दुकान पर जाना चाहिए। देखिए उससे क्या होगा ना इंसान जब सुबह जल्दी उठकर ये एक्सरसाइजेस वग़ैरह करता है ना, तो ऊर्जा वैसे भी बनी रहती है और दुकान पर मन भी लगता है और फिर उसके बाद पूरा दिन है आपके पास, जैसे आपके पास हमेशा से फिर पहले से रहता था।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी।
ठीक है? अ, दूसरा अगर मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए कि आपकी जो अगर आपको लग रहा है कि मेरी ऊर्जा कम हो रही है या फिर आपको लग रहा है कि मेरे शरीर में दर्द रह रहा है, तो शायद वो उसकी वज़ह से इसकी में चिंता मत कीजिए, ये शायद उसकी वज़ह से हो सकता है कि आपने अभी नया शुरू किया है और 2 हफ़्ते जो है मुझे लगता है अ, दर्द रहता है क्योंकि हमारे अ, बाजू को, हमारे शरीर को उस चीज़ की आदत नहीं होती, तो आदत ढलने में, आदत लगने में टाइम लगता है, समय लगता है। तो उस अ, समय को उस वो समय दीजिए अपने शरीर को उस ढलने में अ, ताकि वो अ, उस चीज़ को अ, सँभाल पाए, उस चीज़ में आप परेशान ना हों और तीसरा अगर मैं आपको कहूँगी अ, अपने खाने में थोड़ा-सा और बदलाव दें, अ, मैं आपको कहूँगा कि आप अ, दूध, दही, मक्खन ज़रूर लें। अ, देखिए अ, मैं मानता हूँ कि अंडे वग़ैरह ज़रूरी हैं, परंतु देखिए अ, ये जो पौष्टिक चीज़ें हैं ना, दूध है, दही हैं और घर का निकाला हुआ मक्खन है, अ, ये सब ये सारी चीजें और भी बेहतर हैं और वो तो लीजिए ही अ अंडे, पनीर और अगर आप चिकन खा पाते हैं तो आप अ, उसका सेवन भी ज़रूर करें और देखिए उसमें थोड़ा-सा अ, आगे बढ़कर रहें, बाकी मुझे लगता है अगर आप ये 3 दोनों तीनों चीज़ें भी करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जल्दी ही बदल जाएँगी।
हुँ, हुँ। जी। जी। जी, ज़रूर देखिए मैं सही बताऊँ तो आपसे बात करके और आपकी बातें सुन के मेरी आधी परेशानी का जो बोझ था बहुत हल्का हुआ और आपकी बातों में ही मेरे को लगता है इसी में मेरा हल है और आ इसको मैं अपने दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में लाने में ज़रूर कोशिश करूँगा। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, बहुत-बहुत शुक्रिया।
जी।